إمم. أيوه.
لأن أنا اتقرصت من حاجات جِبتها وحرفيًا حتى ما استخدمتهاش من كُتر ما هي كانت سيئة وبمُجرد ما أنا ركِّبتها بعديها بما فيش، اتكسرِت.
أيوه. أيوه، أيوه، فاهماك طبعًا ومعاك حق طبعًا أكيد إن إن أنت لازم تحِس إن أنت الحاجة اللي أنت جايبها ما خلاص كده ما ضيّعتش عليها فلوسك، لأ، ما أنت ممكن لو حصل أي حاجة لا قدَّر الله، ساعتها فعلًا تقدر إن أنت ترجّعها أو حاجة. طيب قُل لي أنت أصلًا لمّا بتيجي تشتري حاجة معيّنة عمومًا بت بتهمّك الماركة وإن لازم تكون اسمه Brand وكده والّا أهَم حاجة بالنسبة لك إنها تكون خامة كويسة وت وسعرها كويس بالن بالنسبة لك، أيًا كان بقى المكان اللي أنت تشتريها منه إيه؟
بالضب لأ، أنا يهمِّني ال يهمِّني بصراحة ال إن هي تبقى آآ زي ما باق خامة وquality كويسة، خاصةً لو إحنا مثلًا بنتكلِم عن بعيد عن حاجات في اللبس مثلًا أو بعيد عن الحاجات التانية، لأن أنا مثلًا في اللبس، لأ، أنا في اللبس باروح لبراندات معيّنة لأن أنا عارف إن هي بتريّحني وم ومناسبة بالنسبة لي، مش عشان آآ فَشخَرة، لأ، الموضوع بالنسبة لي لأ، عشان هي مُريحة أو مناسبة لاحتياجي، بس.
إمم. أيو هي brand، آه، آه. أيوه، فهمتك. فاهماك طبعًا، كُل ده سهل ك سهل جدًا وإن شاء الله كُل ده هيتحل، فما تأزِّمش نَفسك وبإذن الله هتعمل كُل حاجة أنت عايزها ب بأحسن تكلفة بالنسبة لك يعني. طيب أنت مثلًا يعني لمّا بتيجي تصرف امم، لمّا بتيجي تصرف فلوسك عمومًا أول مُرتَّب الشهر، بتحُط أولويات وبت وتكتب مثلًا أنت محتاج إيه وفي إيه ناقصك وكذا وكذا، وبترُص كده الحاجات مثلًا في ورقة وقلم، وتشوف مثلًا هتصرف كام وباقي كام، بتحسبها بالورقة والقلم، على الأقل مثلًا خلال الوقت إن أنت إن أنت بس فيه محتاج فلوس زيادة؟
صراحة باحاول قدر المستطاع إن أنا أعمل ده، آمم، بس مش مش دايمًا بتفلَح معايا. يعني دايمًا باخطَّط إن مثلًا المُرتَّب اللي جاي أنا هاحتاج إن أنا أعمل بيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بس ساعات كتير بتطلع خلّينا نقول تكاليف مُفاجأة، فواتير مُفاجأة، حاجة تحصل، فدايمًا الميزانية بتخرَّب.
إمم. إمم. أيوه، فاهماك طبعًا. فاهماك، وفعلًا هو دايمًا مش حسب مش حسباناتك بتكون صح، بس هي الفكرة بس بن بإن أنت بتحاول يعني، فأنا قصدي من باب المحاولة.
آه، أنا باحاول، يعني لو على المحاولة، أنا باحاول.

أيوه، تمام طيب، مثلًا أنت أنت مثلًا ف يعني إيه رأيك إن أنت تشوف مثلًا أنت بتقول إن أنت بتحب تفضّل يعني إن أنت ما لكش خُلق للَّف، بس أنت مثلًا لو في حاجة في اللَّف كويسة هتفرِق معاك، وخامتها كويسة وفلوسها كويسة ومناسبة بالنسبة لك هتعمل ده، طب إيه رأيك إن أنت تنزل مثلًا على المعارض والحاجات اللي ممكن تشتري منها الحاجة اللي مُناسبة بالنسبة لك، وتشوف الخامة والسعر، آآ أحيانًا بيكون الOnline سعره بالنسبة لك مُناسب، بس خامة والخامة رديئة ومش أحسن حاجة خالص، آآ فأنت ممكن تشوف فكرة أنت تنزِل بنفْسك وتحاول، ممكن الموضوع يكلّفك جُهد شوية جسدي، بس يريّحك ميزانية، يعني في الميزانية ويريّحك في الناحية المادية شوية، أنت إيه رأيك؟
مُمتاز، مُمتاز أنا شايف إن هي فعلًا فكرة كويسة جدًا، يعني هو أنا ما جرّبتهاش قبل كده بصراحة، بس أنا فاي شايف فعلًا إن هي فكرة مُمتازة إن أنا أنزِل وأشوف المعارض، خاصةً إن زي ما أنتِ ذكرتي يعني أنتِ نورتي لي برضه نُقطة، إن في المعارض الناس بتبقى نازلة آمم خلّيني أقول بينزلوا بعروض كويسة عشان ينافسوا مع ال العارضين التانيين، وفي نفْس الوقت بيبقى في تشكيلة كبيرة من نفْس الحاجة، فأقدر إن أنا أشوف آآ الحاجات يعني بشكل واضح والكلام ده كُلّه، لأ أنا أنا عجبتني الفكرة جدًا.
أيوه طبعًا، و وإيه رأيك كمان مثلًا يعني تشوف الخامة وتشوف كُلّ الكلام ده، وتوازن ما بين الأسعار بالنسبة لك، وتشوف أحسن الأسعار، ب بأحسن الخامة، وتسأل كمان وتشوف الناس آآ مثلًا لو حد ليه مثلًا تجربة مع المكان تسألُه، وتشوف مثلًا أنت إيه رأيك تقول لُه: "إيه رأيك في في كذا، إيه رأيك لو جبت كذا؟ هل أنت جرّبتُه،" وعلى فكرة بيكون مثلًا آمم في مواقع على الفيس مثلًا أو حاجة، آآ ممكن تسرّش عليها على المعرض أو نفسُه، آآ فتلاقي في ناس داخلة باعت داخلة كاتبة ممكن تنزِّل مثلًا م آآ يعني رأي كده وتشوف مثلًا الناس هترد تقول إيه، ده برضه هيدّيك فكرة عن إيه أحسن مكان تشتري منه ال الحاجة اللي أنت محتاجها، بأحسن جودة وأقل سعر، أنت إيه رأيك؟
بالضبط. هي هي فكرة لطيفة برضه فكرة الريفوهات عامةً، بس زي ما أنتِ قُلتِ، أنا برضه <tsk> دايمًا بي بيقلقني حاجة من الريفوهات إن ساعات الناس وهي بتكتب الReview بتبقى حاطة في حسابها إن ده على قد فلوسنا، يعني في ناس مثلًا بتقيّم الحاجة أُم مثلًا 100 جنيه، على أساس إن هي كويسة جدًا على إنها ب100 جنيه بالضبط فهتقعد مثلًا معاهم سَنة والّا حاجة، هُم مبسوطين ما عندهمش مشكلة في ده، لكن لو على المدى الطويل زي ما باقول، وإن وأنا وأنا عايز حاجات فعلًا تعيش على المدى الطويل، أنا باتكلِّم في نجف في سور ل للجنينة، ف باتكلّم في حاجة أنا مش عايز أغيّرها كمان سَنة.
إمم. من باب المادي يعني، أيوه. فهمتك أيوه.

أيوه طبعًا فهمتاك، و وفاهمة والله ومقدرة إن أنت إن أنت مثلًا ي يعني عملت حاجات و وجيت في وقت بسيط لقيتها مثلًا يعني باظت منّك أو ح أو يعني لازم إنّها تتغيّر في أقرب وقت، فده اللي مخلّيك مقلّق من فكرة إن أنت تشتري حاجة وترجع تعيد نفس المشكلة تاني، ففاهمة ومقدرة ده كويّس، طيّب أنت مثلًا أصلًا بتحب إن أنت تشتري حاجة زي كده مجرّد إن أنت تشوفها Online والّا بتحب بقى تروح بنَفْسك وتشوف ف في المعارض و وتدور وتشوف الأحسن بالنسبة لك وكده؟
بالضبط. بُصي للصراحة أنا ما عنديش خُلق لفكرة التدوير، بس في نَفْس الوقت لو التدوير هيضمن لي جودة أفضل، أنا ما عنديش مشكلة، آآ، ده مثلًا من نقطة، بس النقطة التانية كمان إن أنا حتّى لو اشتريت Online بصراحة بابقى عايز أشتري من مكان
امم، أيوه.
فيه إمكانية إن أنا أرجّع الحاجة لو ما عجبتنيش.